Bueno, mira, pues, una de las más recientes que como que me causa más más risa o que fue tan espontáneo, fue cuando yo estudiaba en la universidad, estaba en mis últimos 2 años, entonces, ya volvíamos de la pandemia, la presencialidad, entonces, yo no conocía a nadie en esa clase, tú sabes, entonces, de casualidad armé un grupo con alguien, porque ya no quedaban más personas, y me dicen: "¿Te quieres ir a nuestro grupo? ¿Te quieres ir con nosotros?", y yo: "Bueno, está bien", entonces empezamos a reunirnos, compaginamos bastante en grupo, nos empezamos a hacer amigos, salíamos y todo eso, y pues, hubo un momento en el cual ya había tanta amistad entre ese grupo que decidíamos hacer picnics dentro del campus, en las áreas verdes, sí, eso me gustó bastante, ese tipo de dinámicas, y pues, un amigo de ese grupo conocía a otras personas de otro grupo que estaban trabajando, entonces ella le le comenta a él: "¿Les gustaría unirse a nuestro picnic? Vamos a estar aquí en tal lugar, tal hora, vamos a, si pueden llevar esto, lo otro", y pues, ya aún en el momento del picnic o la reunión, pues, estábamos ya como que en el aula, ¿no?, saliendo de clase, digamos, y pues, teníamos todo nuestro nuestros cosos, alimentos, bebidas, y
Ujú. Ya. Ajá. Ujú. Ujú. Ya. Ujú. Ujú. Ay, ya, ajá. Claro. Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Ujú. Okey. Y cada uno llevaba llevaba, perdón que te corte, ¿cada uno llevaba su comida, y estaba con su comida en la clase, y después de la clase hacían su picnic?
Ujú, sí, sí, sí. Claro, sí, teníamos ya todo listo y solo para para llevarlo, ¿no?, por así decir, lo teníamos guardado, entonces, estábamos en el aula todavía porque nos quedamos hablando entre nosotros y, pues, a mi me tocaba llevar los refrescos, y básicamente yo les pregunto: "Ey, ¿quieren un poco de refresco antes de que nos vayamos? Entonces, está bien, sí, que no sé qué", y de repente voy agarrando la botella y se me va cayendo
Okey. Ya. Ujú. Ya. Okey. <gasps> No.
y se y se va derramando un poco de la bebida, y yo como que: "No puede ser, qué pena <chuckles> con todas estas personas", tú sabes, pero a a partir de ahí fue como que s ese vínculo se fue fortaleciendo de cierta manera, o como que, cada vez que platicamos a a acerca de las reuniones o los recuerdos que tenemos de amigos, siempre se viene ese tema a la mente, ¿no?, en cómo fue esa primera esas primeras interacciones, por así decirlo, entonces, como bastante interesante y, no y graciosa que, de cierta manera, conecta con con todos, ujú.
Ajá. Ajá. Sí. Claro. Ajá. Mm, ¿cómo se cayó? Ajá. Claro, claro, sí se ha vuelto una anécdota del grupo, justamente por ese por ese hecho, qué bueno, sí, pero, o sea, qué lindo, me parece que han tenido han conectado bien junto con otro grupo y además, han tenido una anécdota que que los ha unido más, ¿no?, qué lindo, y dime sigue, sigue.
Totalmente, sí, ujú. Claro. Ujú, totalmente, sí y ujú.